はい。で、今は、ストックはどれぐらい残られてるんですか？
あと5本ぐらいはありますね。
ごほんぐらい。じゃあ、次のセールの時に、あの
ええ。
あの、安くなるからいっぱい買うっていうよりも、その、妥協点を見つけるという中間点を見つけるっていうところですね。例えば、今まではじゅうだ、仮定ですよ、15本買ってたところを、ま、割引率だけで見て15本買ったところを、ま、いつもより割引は少ないけど、でも、そもそも15本買ったい買うよりも、例えば7本買った方が、普通に、あの、支払うお金も少なくなるし、あの、割引率に関しても自分が満足できる割引率だな、みたいなところの中間択を見つけてそこを攻める、みたいな。
ええ。 ええ。 ああ。 ええ。 ええ。 ええ。 ああ。 ええ、なるほど。あんまり上を目指さず、自分で妥協できるラインを決めておくってことですね。
はい。 そうです。
んます、確かにその案は良いですね。
はい。 てなってはい。あ、どうぞどうぞ。
あと、私、よよ洋服とかもあの、例えばユニクロとか、今週限定で極暖が安いとかなると、またいつ極暖安くなるか分からないからっていうので、結構まとめ買いしちゃうんですよ。で、ま、化粧水に関しては使い切れるから良いんですけ洋服ってなかなかボロボロにならないので、なかなか捨てれなくて。あの、いらない在庫分買っちゃって、次の年もまだその在庫が残ってるってあるんですよね。
はい。 はい。 <laughs> はい。 そうですね。 はい。 はい。 <laughs> はい。そしたら
こういう、洋服のストックはどうしたらいいんですかね。
はい。 そうですね。でも、洋服難しいですよね。
ええ。
うん。ってなってくると、年間、じゃ、ごくその、極暖であったりとか、その、洋服、ま、極暖にしましょう、分かりやすいので。極暖、年間どれぐらい有ったら足りるとかって、なんか、こう、ご自身の経験の中で分かったりしますか？
ええ。ええ。 あん、3本あれば、ま、洗濯して回せますね。
はい。